Ist zur Hälfte ja auch 'ne Notwendigkeit, wie ich das wie ich das ja eben meinte. Aber wenn du dann auch schnell schnell bei dem Gedanken Keyboard dann auch bist, du möchtest üben, das hast du dir ja als auch als Ziel gesetzt, das hast du ja auch, äh, dann regelmäßig vor Augen, ne? Dann, ähm, ja, <sighs> bis muss man muss man nur noch irgendwie die Disziplin da finden, weniger am Handy generell zu sein und, äh, dir mehr mehr Zeiträume schaffen, ähm, die du fürs fürs Keyboard lernen einsetzen kannst, ne? Weißt du, wie ich meine?
Ja. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall, also, das ist ja genau der Punkt, ne? Dass man diese Motivation oder diese Überwindung: „Jetzt setze ich mich dran!“ Ähm, ich habe also es ist ja extra schon es steht ja sowieso schon in der Wohnung, so dass es sichtbar ist, ne? Bei bei anderen Instrumenten ist es ja so, äh, die sind ja weggepackt. Also die Gitarre ist in der Gitarrentasche, einfach halt damit sie auch geschützt ist, ne? Ähm
Ja. Mhm.
Die Flöte ist in ihrer
Da wären wir wieder beim Klavier, wo würde es stehen. <laughs>
Genau, da klappt man dann einfach mal so das Ding äh, das Klavier hoch. Also das Keyword ist ja auch das Keyboard ist ja auch, äh, da, ne? Da ist ja nur, dann, äh, an die Steckdose anschließen und dann das ist der Unterschied natürlich, wenn man 'n Kl richtiges Klavier hat, das musst du ja auch gar nicht an die Steckdose anschließen. Und dann im vorbeigehen, mal 'n paar, äh äh Tasten anspielen. Ähm, Ich glaube, ich kann es aber schaffen. Also wenn ich so, äh das so beherzige mit den, äh, Tipps, die du mir gegeben hast, ne? Und dann natürlich ich glaube, es ist halt der erste Moment auch, der so 'n bisschen Überwindung kostet, aber wenn man das dann halt, äh, geschafft hat, ähm, dann sollte das ja eigentlich, ähm, gut funk funktionieren. Dass es Rückschläge gibt, ist auch normal. <laughs> Kann man wirklich
Genau, ginge auch. Ja. Genau, dann legst du einfach los, ja. Mhm. Klar, ja. Ja, natürlich. Klar, natü also natürlich schaffst du das. Du hast ja, wie gesagt, schon, äh sowieso die Veranlagung, musikalisch bist du. Und, ähm, hatte hättest du vielleicht auch noch Unterstützung durch durch deinen Partner zum Beispiel? Spielt er denn auch irgendwie was? Hat ist der spielt er auch 'n Instrument zum Beispiel?
Mhm.